Привет! М, слушай, я к тебе, а, с такой проблемой: ты знаешь, мне я я заметила, что я как-то плохо себя чувствую по вечерам, а, вот перед сном. У меня какая-то такая тяжесть вот в животе, ам, чё-то вот мне всё некомфортно. Знаешь, я ухожу вот уже спать, уже лежу и не могу понять у меня что-то там живот крутит, мне не получается заснуть, я вот одеваю маску, и что-то мне что-то не спится. А, я вот не могу понять, в чём же дело? Почему у меня какое-то такое плохое самочувствие, ам. Дай мне может быть совет, я не знаю, или, а, ш как мне разобраться, почему мне, э, плохо вот перед сном, когда я ложусь спать?
А, ты ешь, э, за сколько там часов или может быть <chuckles> минут до сна? Когда вообще, м, последний перекус или ужин происходит? Во сколько?
Ну Так, действительно, давай подумаем, когда у меня последний перекус? Ну смотри, я ужинаю, а, где-то в 7:00 часов вечера, у меня там белок, э, овощи. Я стараюсь, м, чисто питаться, н э, знаешь, э, стараюсь следить за калориями, ам. Вот у меня в 7:00 часов ужин, потом я сижу смотрю фильм какой-то с мужем, мы пьем чай, ну, м, ну я могу там съесть ещё
Так. Только чай или он всё-таки с чем-то там, шоколадки всякие, вкусности?
Да, м. Да, ты знаешь, я могу съесть и шоколадку, могу съесть и кусочек, э, тортика, м, иногда могу бутерброд с рыбкой съесть, а потом я очень люблю арахис, м, вот я еще и могу иногда сухарики какие-то острые поесть. М
И это прямо перед сном получается, да? То есть, в течение часа перед сном?
М. Ну да, получается, я не очень чисто питаюсь, получается так, чё-то я поняла сейчас, а
А помимо самочувствия вот этого вечернего, как у тебя с утренним самочувствием, пробуждением, тоже каким-то чувством тяжести, ощущениями такими?
Мгм. Да, кстати, а, пробуждение. Хм. Я не задумывалась. Да, ты знаешь, просыпаюсь я легко, но, а, желания завтракать у меня нет особо. Я как-то вот, э, ещё хожу, где-то 2 часа я что-то там пью воду, но мне не хочется кушать. Вот так вот.
Мгм. А сопутствующие какие-то может быть есть у тебя, ну скажем так, фак факторы стресса, м, какие-то приём лекарства, то есть, м, ну, что-то, что в течение дня тебя еще заставляет, например, не есть днём или вот не завтракать, не обедать, а всю еду переносить на вечер. А, какие-то, может быть, ещё такие особенности в твоем режиме есть?
Мгм. Так, ну смотри, давай подумаем. А, в принципе, я работаю из дома и, ам, почему же я, интересно, переношу на вечер? Ты знаешь, я много работаю, а, вот весь, э, световой день я сижу в кабинете и работаю. А, я спускаюсь, конечно, на обед, там, знаешь, мы с семьёй вместе обедаем, ам. Но вот перекусов у меня нету. У меня нету перекуса ни между завтраком и обедом, ни между обедом и ужином. И, наверно, хм, наверно, ты прав, может быть я, все эти перекусы ко мне приходят на ночь, потому что я до этого их не ела.
Так. Мгм. А обычно во сколько ты спать ложишься? Ну так приблизительно.
А, ну спать ложусь сейчас, последнее время стала ложиться где-то к 12:00. Раньше ложилась раньше, раньше ложилась в 10:00 и замечательно себя чувствовала. И, кстати, когда я ложилась в 10:00, я ничего не кушала тогда на ночь.
Мгм. Так, ну что ж. Ам, м, я думаю, что в 1 очередь тебе нужно задуматься над тем, чтобы ну, как бы начать завтракать. Ну то, есть, если ты начинаешь день а со своевременного, a, пусть небольшого, это может быть там какой-то тост, э, небольш немножко каши или что-то такое, да, то есть утром перед работой. То это всё равно запускает, э, в правильном, м, в пра в правильное время пищеварительную систему, да? Получается, что ты к обеду уже проголодаешься после того, как ты позавтракала утром, да? И важно тоже посмотреть на объём, а, обеда. На самом деле, ученые говорят, что основной прием пищи для того, чтобы быть ну более здоровым, да, он должен быть в обед.
Хорошо, мгм. Мгм. Хорошо. Так, хорошо. Мгм. Мгм.
И вот если ты н немножко начнёшь, а, завтракать, м, да? И основной приём пищи перенесешь на обед, то через достаточно небольшой промежуток времени ты можешь п по понять, что на самом деле вечером тебе и не хочется так много есть.
Ага. Хорошо. Да. Да. Да. Хорошо. Так. То есть ты мне предлагаешь обед, э, пересмотреть свой, и, э, чтобы самый плотный мой прием пищи это был обед, да?
Да, да, именно так.
А скажи, а я могу вот эти перекусы, которые мне хочется, а, вечером за телевизором уже, да, ночью уже, можно так сказать. А я и могу их перенести и где-то вписать, а, в первую половину дня? Ну, может быть, между обедом и ужином, либо, может за между завтраком и обедом. Какое-нибудь яблоко или, там, орехи может быть.
Конечно, ты, ну, перекусы ф скажем так, а, они лучше переварятся у тебя, да, если, э, они будут в первой половине дня, а не на ночь. То есть, э, ночью, вообще вечером организм должен подготовиться ко сну. То есть это время для того, чтобы как-то успокоиться, да там, не знаю, книжку почитать, а не для того, чтобы наедаться, да, и. Э, в результате во сне, вместо того, чтобы отдыхать и восстанавливаться, ты, получается организм занимается тем, что переваривает, а, пытается переварить то, что ты наела вечером.
Мгм. Та. Мгм. Да. Ну в принципе, да. Мгм.
Да. И вот, э, как раз, это частая, м, проблема и возникает, что, э, возник с с со временем развиваются проблемы со сном, с самочувствием, с чувством тяжести и так далее. Когда из-за еды, конечно, из-за количества еды, которое ты переносишь именно на вторую половину дня. Потому что организм уже хочет отдыхать, а ты его нагружаешь большим количеством еды.
Из-за еды? Так. А скажи, пожалуйста, а есть какое-то правило? А вот в котором часу должен быть последний прием пищи, чтобы я не нагружала свой организм на ночь?
Ну, в на самом деле, конечно, многое зависит от того, во сколько ты ложишься. Ам, как, опять же, так сказать, э, научные исследования, м, говорят, что важно, э, спать, э, в промежуток времени, а, с 10 до 2, чтобы, э, правильно, м, гормональная система работала. Да, если ты постоянно ложишься спать, э, за но за полночь, да, после 12. А, то тебе будет хотеться есть, просто потому, что, допустим, ты м могла поужинать в 6:00 и 6 часов проходит до 12:00 ночи. То есть организм опять запускает вот это желание, э, подкрепиться. Поэтому тут как бы, а, всё это таким снежным комом постепенно н у тебя наваливается, да, и одна, как бы, проблема за другой происходит. Поэтому, м, а, важна вот эта рутина, да: во сколько ты ложишься спать. Важно, м, до 12 хотя бы, да, вот как-то постараться. И, м, лучше вообще до 11 да, лечь, чтобы не возникало вот это снова желание наесться на ночь. Это важно.
Мгм. Так. Та. Да. Да, ты прав. Мгм. Мгм. Ух ты! Хорошо. Мгм. Хорошо, тут вот хороший совет, спасибо тебе большое. Я, пожалуй, пересмотрю свой, м, график питания, и. Наверно, дело даже не столько в питании, а сколько, а, раньше уходить спать. Так как тот факт, если я в 7 кушаю последний раз, то вот в 11 уже можно спокойно идти спать. В принципе, этого достаточно, чтобы больше не бодрствовать и не пропоци не провоцировать организм свой опять на желание поесть. А скажи, пожалуйста, а если я, а, на ночь, вот, э, часиков в 10, буду идти и спускаться, а, в зал и тренироваться? А, это будет хорошо влиять на мой сон?
Конечно. Да. <tsk> Ам, э это будет не очень хорошо влиять на твой сон, потому что ты, получается как бы, ам, э, физически, эмоционально опять разгонишь кровообращение, да, вот там. Иногда это достаточно эмоционально происходит, да, тренировки. То есть это такой это такая нагрузка, которая всё-таки н отрицательно влияет на сон.
Та. Чему? Мгм. Так, хорошо, поняла.
А. Поэтому лучше в первой половине дня, конечно, тренироваться, чем перед сном. Ну и в 10 часов, это эт 9-10- это уже поздно для тренировки, на самом деле.
А в первой половине дня это, а, ну примерно, во сколько? Ну, я я тебе говорила, да, что я работаю из дома и у меня, я, в принципе, есть у меня возможность, я могу спуститься в любой момент, а, в зал позаниматься. А как ты думаешь, может мне после работы сразу в 6 идти заниматься? А потом приходить ужинать и уже всё, больше никаких активностей не совершать?
Ну, на самом деле, а, всё важно в этом, ну, ф в том, что происходит, да? Я, но я думаю, что, а, а, будет достаточно н ну, как бы сложно сразу всё поменять, да, вот, в, э, у в этой рутине, да, ежеднев ежедневной. Поэтому нужно с чего-то начать. Наверное, начать нужно с, а, режима питания. Когда ты завтракаешь, обедаешь и ужинаешь, и когда ложишься спать. Тренировки, я, ам, я уверен, что организм тебе подскажет со временем, когда ты поменяешь вот эту рутину и перенесешь немножко время, а, сна, а, на более раннее время. Да, ты будешь раньше завтракать и раньше у тебя возникнет желание потренироваться. Н, возможно, это будет, даже, для тебя удобнее до обеда где-то тренироваться, то есть между завтраком и обедом. Опять же, организм твой потом подскажет, как тебе комфортнее ощущается это. А, ну постепенно, постепенно всё поменяется.
А. Хорошо. Мгм. Хорошо, поняла. Мгм. И еды? Да, поняла. Да, слушай, действительно, мгм. Да, действительно неплохой совет, спасибо тебе большое. А, я так понимаю, что ты всё-таки, больше делаешь самый большой упор на режим сна. Что он нам ожен очень важен нашему организму. Пожалуй, я прислушаюсь к твоему совету и буду пораньше уходить, э, спать и, а, меньше еды кушать, э, вечером. Спасибо тебе большо
Да, да, это должно помочь. Пожалуйста, обязательно обращайся, если будут еще вопросы.
Спасибо! Пока-пока!
Пока.